じん、ご自分のね、こ、人生をね、まあ、映画にするとそうい ね。主題歌は何にします？
はい。 おお。 <inhales> もうそれあります。それはですね、もう、じゅベートーべンのクラシックなんですけど、ベートーべンの第9
あ、そうですか。あ、どんなのですか？ はいはいはい。 第9は、あの、合唱付きってやつです？はい。はい。
あのそうです。合唱がついてるやつを、主題歌にしたいですね。
あ、そうですか。で、その主題歌とする映画ってどんなイメージですか？
はい。 はい。はい。 えっとですね。まあ、この歌自体、自分の解釈だと、まあ、ベートーべン自身のあの、人生を歌にしあ、曲にしてると思うんですけど
うん、はい。 あ、そうなんですね。へえ、どん
自分はベートーべンみたいに生きたいって思ってて。
え。それはまたなぜですかってどんな人生なんですか？それは。
<laughs> えっとやっぱ、まあ有名かもしれないすけど、ベートーべンって難聴だったんですよね。
うん。 ああ、そうですね。ええええええ。はい。
うん。で、なんなら人生のもう最後の方は、ほとんど音聞こえてなかったんですよね。
音聞こえてないのに
うん。なのに、この曲作ったんです。
交響きょしかも合唱。
そうです。で、自分中でベートーべンは、結構ですね、ハイリゲンシュタットの遺書っていう遺書を書いたぐらい、自分の命絶とうとしたんですよね、ベートーべンって。
ええ、はい。 はい。 はい。 あ、そうなんですか？ああ、それは知らなかっね、はい。
やめやはり、うーん。それぐらいまあ、自分の難聴に対して苦しんでて、で、最後に
うん。 あ、はい。
人生の最後に神に感謝したんだと思うんですよ。
うん。 あ、そうなんですか？ええ。
はい、「この苦難を与えてくれてあがありがとう」みたいな
あ、要は、ここの苦難があるからこそ
はい。 そうです。
音楽が
そうです。豊かに、じなんなら自分の人生も豊かになったと。
作れたんだと。 ああ、なんかあれですね、綺麗ですね。あの髪の毛もじゃもじゃと違って。
うん、はい、はい。<laughs> はい、なので、自分もすごい苦難を味わって、最後には神様に感謝したいっていう、人生を送りたい、はい。
はい。 あ、そうですか。え。どんな苦難なんですか？それは。
いや、まあ、あの <chuckles> まあ、ベートーベンほどの苦難まだ味わってないので、これからまあ、来て欲しいはい。はい。うう、まあ、もしかした、ないままかもしれないですけど、一応それなりになんかちっちゃい苦難を味わったので
はい。 え、なるほど、あるね。あ、あんかあるかもしれないと。うん。 ええ、いえいえ、はい。 うん。 ああ、なるほどね。
はい、それを何ならひっくるめて最後神様にでもこれ、自分、中で解釈があって
うん。あ。 はい。
感謝だけでは終わってないと、ベートーベン、神様に。
ん、感謝だけで終わってないえ？ま、感謝はね、なんとなくわかるんですけど、え、どうするんですか？それ。はい。はい。
はい。 はい。はい。 けど これ、多分ですよ、死ぬ最後まで、「まだでも、俺は、神様あんたに挑戦し続けるからな」みたいな
ええ。 <inhales> ああ、確かに挑戦っていう言葉の方がベートーベン、なんか、ピタッときますね。はい。
そこがかっこいいんす。 はい。うん。 そうなんす。感謝しつつも最後まで、何ならまあ、中指立てたかわかんないすけど、<laughs> わかんないですけど、「いやいや、神様、俺はまだ現役で、あんたと勝負挑むからな」みたいな。そこの心意気もなんかね、それも笑顔なんかすごい、ん、敵意のある笑顔じゃなく、すごく楽しみながら、笑顔最後まであの、笑顔浮かべて最後の最後まで頑張った方かなと思ってるんすよね、ベトうーん。はい。
ええ。 いや、それは、ま、ちょっと、ま、はい。はい、はい。 うん。 ああ、そういうことですね。 うん。 はい。 はい。 そうですか。あ、それで、例えば、そ、あれって、合唱がつくのってだいよんがくしょうしたっけ？で、その第4楽章の、その最後の部分っていうのは、どういうシーンになるんですか？じゃあ。
そうです！あ、よく知ってご存知で、はい。 はい。 ああ、はい、ここ大事で、で、第4楽章、ま、たが、あるってこと第1、第2、第3があるわけじゃないすか。
ええ。 あ、で、そうですね、ちょっとあの、いちにいさんが、ちょっとあの、私、ちょっ飛んじゃってますんで、できたらそっからやっていただいても、はい。
はい。はい。 はい。 はい！いち一応やっぱそれぞれ楽章のテーマがあって
はい。
1が一応、苦難。まあ、だから多分難聴のこと言ってんすね、ベートーベン。
苦難。 ああ、そうなんですか、はい。ええ。
苦難を歌っただいいちがくしょうなんす、結構重々しい。で、第2楽章は葛藤ですね。その
あ。
はい。
どんな葛藤ですかね、それ。
やはり、ま、苦難からやはり、本来ベートーベンって社交的な人だったんですよ。
ええ。 あ、そうなんですね。へえ。
なのに難聴になって、すごく人間人を避けるようになっちゃったんすよ。はい。
あ、逆にね、要はあのわかんないから、多分うまく話ができなくなったりも、 は何言ってるかわかんないから。うんうんうん。
はい。 そうです、し いや、最初の頃やっぱり自分の弱み見せたくないと、やっぱ作曲家にとって耳が聞こえないと致命的なので。
ああ、はい。 あ、そうですね。それがなん人に知られたら、もう誰も相手にしてくれないとかああ、なるほど、はい。
そうなんす。 そうです。 そうです。まさに。なのであえて人を避けるんですけど、そこで誤解が生まれるんすよ。あれなんかあいつ急につなんか偉そうにしやがってみたいなとか。
うんうん。 あ、偉そうにね、あ、冷たくよりも偉そうな感じですね、確かにね。はい。
うん、<laughs> そうなんす。そうなんすよ。そこで葛藤が生まれるわけ。これのまあいいとか。で、3は祈りなんすよ、祈り。
はい。 ええ。 あ、3第3の章、祈りなんですけど、突然変わるんですが、それ、はい。
一応テーマはその落ち着いた感じの。
ええ。
で、4で、さい4の冒頭の曲、テーマが否定なんすよ。
はい。 はい。 否定もう
第1だいに第3全部否定するんす。
あ、その3つをね。はあ。
そうです。で、急に、ま、否定して、で、何が始まるかというと合唱なんすよ。
はい。 あ、そうですね。ええ。
うん。で、合唱で何歌っているかというと、「友よ」と、「この調べじゃない」って言うんですよ。
あ あ、そうなんですか。へえ。
「もっと歓喜の歌を歌おうではないか」って、ん
あ、それで歓喜の歌になるんですね。なるほど。うんうん。
そうです。 いやね、なんかもうそれ自身が全部、なんかベートーベンの人生を表してると個人的に思ってんすよね。うん。はい。
あ、そうですか。で、要は、ご自身の人生とこうラオーバーラップするところ、特にどこがいいんですか？はい。
はい。 はい。 えっとですね、まだ全然、なんか、ベートーベンほど苦難味わってないので。す完全にオーバーラップ出来てないんですけど
ええええ。 あ、いえいえ、うん。
うん、なんなんですかね、そこの、どんなにくのんぐ苦難があろうが、最後の最後には、歓喜の歌を歌歌えるような人生歩みたいっていう、ま、希望の方がおっきいですね。うん。
うん。 うん。 あ、なるほどね。あ、そうですか、あ、でも、ね、あの、素敵な希望だとね、いう風にね、ってみんな言ってくれると思いますけど、はい。
ああ、<laughs> そうですね。 はい、そうですね。そんな風に、最後、苦難に対しても、なんなら神それを与えた神様に対しても感謝しつつ、いや俺は最後の最後の息ね、あ、とれ息引き取るまでは、調整的調整し続けるぞ、神様にっていう姿勢でいきたいですね。はい。
うん。 おお。 うん。 なるほど。すごいですね。へえ。あ、そしたらですね、あの
<laughs> はい、はい。うーん。はい。
まあ、そうやって、一通りはね、なんかそんなものが、ん、なろうと言う事で、考えたら、なんか、そのうち、どっかのシーン、こんな風にしたいな、みたいなあります？もうちょっと細かはい。
はい。 はい。 あ、なので、えっとですね、やはり、まあ、ベートーベンには難聴、絶望的な、なんなら、死を予感させるぐらいのは、味わって、で、実際に第2楽章の、ま、葛藤ですよね。ほんとにこのまま生きていけるのかみたいな。そこの、うーん、難しい、ちょっと、矛盾するかもしれないすけど、そこの圧倒的な絶望を味わいたいですね。
ええ。 はい。 ええ。 うん。 はい。 うんうん。 いえいえ。 うん。 ああ、そうですか。なので、そう言う仕立てにするんですか？ここを。
うん、それうん、はい。 そうですね。そこ、だから、多分挑戦しないといけないんですよ。そこの圧倒的絶望を、味わう為には、こここ、今ののほほんと生きてきてちゃダメだなとは思って <laughs> はい、はい。はい。だから、なので、敢えて自分の限界に挑戦するような生き方はしないといけないなと思っています。はい。
お、おお、はい。 あ、そう言う事なんですね。<chuckles> え。 あ、そうですか。なるほど。え、なんか例えば、う、どんな事しようとかあるんつか？はい。
えっと、それこそ、まあ、仕事に関しても、やはり、どうしても、やっぱ自分が得意な分野でしか仕事を選ばないんですよね。
ええ。 あ、まあまあね。あの、求められるとこもね、そういうところだから、ま、それはありますけどね、ええ。
<chuckles> はい。 まま、そうなんです、そう、まさにおっしゃる通りで。はい、ただ、これじゃあベートーベンにはなれないだろうと。<laughs> 何様だっちゅう話ですけど。
はい。 ああ、まあねうん、まあ、はい。いやいや、はい。
なので、自分が挑戦したことないこと、なんなら苦手な部分なんなら苦手な部分に挑んでいいってるところはあります。自分の中でも。はい。
はい。 うん。 あ、逆にね、はい。 ええええ。あ、そうですか。 で、挑んでいって、苦難を味わうっていう感じですか。ああ。
味わうと。で、圧倒的に絶を味わって、どこかもう祈り？第3楽章の祈りですよね。神にすがるのか、何か、まスピリチュアル的なものにすがるのか、ま、多分現実的になると家族にすがるんだと思うんですけど。
うん。 ああ、はい。 うん。 うん。 あ、なるほどね、はい。
で、この3から4の大きな転換点はどうやっていくかまだわかんないです。
はい。 なるほどね。うーん、でも、どこに力を入れてこうその映画になったらいいと思います？
うん。 はい。 はい。 あ、その映画にした時にはい。
なんか、すうん、なんかその部分がなんか大事なような感じでいたんですけど、はい。
あ、はい、その3から4の転換点の作るには映画でどうしたらいいかみたいな。
はい。うん。 そうですね、どんなイメージがとか。うーん。
ああ、いや、そこが、まだはっきりは見えてないんですけど、恐らくその絶望があれば、自分ん中で立ちなんとか立ち上がれる。
ええ、はい。 はい。 なるほど。
根拠の無い自信はあるので、これまでの経験から。
ええ。
だかそこさえあれば、そのさんから4は、うーん、自ずと行けるんじゃないかなとは思ってますね。
はい。 うん。 なるほどね。 だからそうやって這い上がっていくような、部分を、まあ、ね、きちんとして出来るような、ああ、感じにに生きたいんですよね、きっとね。ああ、なるほど。はい。
はい。 はい。 うんふん。 生きたいそうです、生き方として。なので、ずっと高みに居たいわけではなく。
あ、まあね、そうですね。あ、ああ、あ、ああ。
そうです、へはい。むしろ1回地下、もうなんなら地獄を見たい、なんかはい。<laughs> あ、いやはい。あ、 はい。
いや、ま、 いや、地獄までは行かなくていんですけど、でもでも分かりますよ。あの、なんか這い上がりたいっていうか、ね、誰でもまあ、なんかありますよね、その、あの、へこむ時とか、うまくいかない時、思い通りいかない時、ね。でもそっからなんとか、あの、ね、やり方を考えたりとか、あ、それはでもなんか大事なことですよね、きっとね。ん、ん。
おお。 はい。 そうなんすよ。 はい。はい。 はい。 うん。 そうなんす。 だと思いまん、多分恐らく自分の人生において、成功をし続けてる時よりも、失敗から立ち直った時、一番生きてるって、生を感じたんですよね。うん。うん、だったかだからだと思います。はい。
はい。 うん。 ああ、確かに。あ、そうですか。へえ。 うん。で、確かにそういうところって、後々のなんか人生に一番こう
うん。 うんうん。
幸せというか、幸福というか、もたらしてくれる、特に、あのしあれがあったからこそ今があるんだっていうのがね、大事ですよね。ね、え、え、はい。
はい。うん。まさに。まさに。 そうです。 そうなんですよ。なので、自分のかんなイメージで言うと
うん。
なんかこけて膝擦りむくと、その擦りむいたところ治った後硬くなるじゃないすか？
はい。 あ、はいはいはいはい。
それイメージです。強くなっているイメージなんすね、傷はい。はい。はい。
ああ、そうですか。ええ、なるほどなるほど。うん、ふんふん。あ、それでえっと、ね、最後にその、歓喜がやってくるんですけど、そこはこう
うん。 はい。 はい。
どんな感じにしたいんすか？例えば、すごく明るくて光が当たってるとか、うーん、ま、逆に何があるんだろうな。海に繰り出すとか、なんか色々あると思うんですけど、どんなイメージ持ってら す？
ああ。 はい、はい。 ああ。 あ、はい。 もうはい、そこはもうもう、そこは、キリスト教的な世界なうま、自分はキリスト教信者ではないんですけど、もう一種キリスト教の世界まんまなんですけど、天から光が差して。<laughs> で、なんかすごい祝福されてると、ま、天使なのか、神なのかわかんないです。神も認めてくれてる、自分の努力。その這い上がってきたとこに。でもですよやっと神様、面と向かって対峙できたなと、俺はここで満足しないからと、なんならあんたの上に行くぜ、こっからぐらいの。<laughs> で、いはい。
はい。 はい。 ええ、はい。 ああ。 はい。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
あ、はい。なので、そこで切りたいんです。そこで切りたいんですよ。あの、そこで映画がバーンって終わるみたい はい。
あ、あ、終わって、後は皆さん考えてねと。なるほどね。
考えてくださいって。なんなら、そうですね、そこで観客が何をそっから先を想像するかっていうのも任せたいですね。
うんうんうん、ん、ん、ん。なるほどなるほど。ね。で、あの、ま、そういうあれでその、第9、あん9番目の交響曲になったんすけども、あの、もしね
はい、はい。 はい。 はい、はい。 はい。
違う
はい。
作品選ぶとして、変えそうなものってあります？
はい。 あ、その、第九ではなくほかの、う曲で？
ま、例えばクラシックのシリーズではなくて、違う音楽とか、あ、どうですか、それは？はい。
はい。はい！ あります。あります、それはですね、ま、これは、ま、人生の応援歌みたいなとこになってるんですけど、ドラゴンボールのチャラ・ヘッチャラですね。はい、もうそれはもうこれは多分ずっと流れてます、自分の人生において。はい。
ええ。 はい。 なるほどね。うん。 あ、そうですか。で、どこのシーンに持っていくんですか？さっきの中の話。
あ、えっとえっと、これが、ええ、なんかこんえ、チャラ・ヘッチャラに合わせて、自分、人生を変えるってイメージではなく
はい。 はい。 はい。
常に自分の、なんか人生の原動力になってる曲って感じです。
あ、そうなんですね。え、 はい。
はい、なのでどう最後迎えようが、チャラ・ヘッチャラは、チャラ・ヘッチャラのまま流れてる気がしますね。
はい。 ああ、そうですか。え？これ最後に流すんでそうすと、英語のあ、ずっと最初から最後まで。いやはい。ええ。
うん。 いや、もうずっと流れてるので <laughs> ずっと流れてるので、多分どんななんか悲惨な終わりを迎えようが、もうこれ、チャラ・ヘッチャラの平心です。ヘッチャラの平心ですね。はい。はい。うーん。
はい。 なるほどね。そうなんですか、へえ。いや。うん。
なので現状はできてるので、このヘッチャラ、ヘッチャラのまあ、応援歌として流れてるので、ここの現状でやっぱ維持したくないってのがあるから
はい。 はい。 うん。 はい。
じゃ、理想の生き方としてはやっぱり第9が、当てはまるかなという形ですね。はい。うん。はい。
だいくにね。あ、そうですか。へえ。ねえ、きっとね、あれですよね、今頃あの <chuckles>
うんうん。はい。
あの、ベートーベンもどっかの天の上で、この 聞いてるかもしれないで
はい。 なんかね、なんか <laughs> 応援してこの気持ちに寄り添ってくれたらいいなって。なので、多分ね、第1楽章すら入ってないんですよ、自分の人生。
ねえ。 そうですよね、はい。 あ、そうなんですか。あ、まだね。
うん、ゼロずはい、う、プロローグ的ななんか0章やっとオーケストラがなんか準備して始めたぐらいだと思います。はい。はい。はい。まだまだです。ちょ、ベートーベンに対してはまだまだ生きられてないですね、ベートーベン。はい。
あ、そうです、厳密 そうなんですね。へえ。ね。 ね、いや、あの本当にね、確かにベートーベンって、う紆余曲折あって、こういう人生だったのでね、それになぞらえて、あなたの人生も考えてみたら、ここは、最後は歓喜の歌を歌おうかなっていう。
うん、ふん。 うーん。 はい。 はい。 はい。 うーん、にしたいですね。そういった人生を送りたいですね。はい。はい。
そうですか。ね。すごくあの貴重な話ありがとうございました。
いや、こちらこそ。はい、お話しできて良かったです。ありがとうございました。
はい。